Sur un papier ou heu, écrit ou tapé sur mon téléphone, mais ça pourrait m'aider parce que des fois, hem, quand je rumine, heu et que je ne note pas pas, en fait, je me dis attends, tout à l'heure, j'avais un argument qui était super bien et je me rappelle plus et ça me frustre davantage. En fait, je fais une conversation avec moi-même où je liste un petit peu mes arguments et je me dis: «Ah non, mais celui-ci, heu, non, non, c'est pour ça que je vous l'ai dit et cetera». Donc, c'est vrai que déjà de commencer par mettre à l'écrit ce que j'ai jamais fait, ça pourrait déjà au moins arrêter cette frustration d'oublier des arguments que j'avais qui pouvaient être bons durant ma ma rumination.
Ouais. Oui, oui. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, non mais c'est ça et il y a aussi en fait ce fait de, heu, ça reste quand se quand ça reste en toi, après ça peut, tu vois, ça peut créer de la frustration, parce que ça sert jamais de ton corps et tu vois, de le mettre à plat en fait, c'est c'est c'est c'est il y a aussi une métaphore derrière de le faire sortir de ton cerveau et le mettre, enfin le le le mettre dans le «monde extérieur» entre guillemets, tu vois? C'est c'est très métaphorique et ensuite, hem, pour ton boss, peut-être que qu'un un face à face, c'est peut-être peut-être tu es pas prêt encore ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as essayé peut-être penser à écrire un mail ou quelque chose comme ça déjà pour proposer ensuite une discussion ou quelque chose?
Aussi. Ouais, ouais. Heu, non, parce que c'est encore pour moi, je suis un peu à chaud, heu, même si bon ça fait quand même une, heu, une semaine, mais oui pourquoi pas. Heu, c'est-à-dire que oui, oui déjà de préparer un peu le terrain voilà suite à notre entretien, heu, c'est pas très bien passé. Heu, j'aimerais voilà qu'on se revoit, qu'on parle un petit peu de de ce que tu m'as dit déjà, donc de lui faire comprendre aussi que ce qu'il a dit, heu, c'était extrêmement maladroit, pour pas dire plus. Heu et pour que qu'ensuite derrière que je puisse voilà, heu, un petit peu vider mon sac de manière calme, c'est-à-dire de donner une meilleure image de moi
Encore tu as encore frais, ouais. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh.
aussi, heu, de le faire aussi pour moi et heu, de voilà. Donc, c'est vrai que oui, ça, c'est, hem c'est quelque chose qui, je pense me au moins, me ferait du bien. En fait, ça peut pas être pire que le 1er échange, c'est ce que je me dis.
Ouais. Mmh. Non, non bien sûr. Après tu il faut il faut que tu prennes ton temps et c'est sûr que le jusqu'à que tu sois enfin si tu es encore un peu affecté par cette situation et que tu ressens encore de la colère et cetera. C'est vrai que c'est c'est pas c'est pas encore peut-être le bon moment mais voilà, quand ce sera le bon moment, peut-être ex exactement peut-être écrire à plat, enfin écrire, heu, voilà un mail et aussi surtout, heu, tu vois, c'est important aussi que tu exprimes ce que tu as ressenti parce que, heu, je pense que si tu tu dis que ce ce ce genre de phrase, c'est c'est pas correct parce que ça t'a blessé, la personne en face n'aura pas le choix aussi de de reconnaître tu vois, heu, parce que qu'elle qu'elle a qu'elle a mal agi, pas pas forcément l'accusé de quelque chose, mais surtout exprimer que que ça t'a «blessée» entre guillemets, tu vois?